Ya evet, torunlara kadar plan yapmak ge oldukça, eee, güzel. <chuckles> Yani çok umutla umutlandırıcı 1 plan şey aslına bakarsan. Yani çünkü çok uzun bir süre, eee, belki en az 20-30 sene sonra belki gerçekleşebilecek bir süreç ,eee, bir yandan.
<chuckles> <chuckles> E <chuckles> Bugün olsa evet en az ,ııı, 20 s 21 seneyi bulur.
Değil mi? Evet.
Evet. Bugün desem 1 yıl sonra doğum. Eee, b 1 yıl sonra 1 kızım olsa 18 yaşına gelecek. Eee, e etti mi sana 19 yıl. E, kızım da hamile kalsa 18 yaşında, 1 yıl da doğumu sürecek. 20 yıl etmiş oluyor toplamda.
<chuckles> Evet. En azından 20 yıllık bir süreci düşünmek, sende peki ekstradan yük yaratmıyor mu şu anda? Merak ettim.
<giggles> Ay ben çok keyif alıyorum çünkü, şey yani, böyle, düşündüğüm noktalar kendimin hayatta olan kazanımlarını, ııı, işte böyle z bazı noktalarda zincirleri kırdığımı, bazı noktalarda zincirlere renk kattığımı onlara göstermek. Yani bu, eee, kendimle gurur duyduğum bir şeyi onlara da, ııı, hani, benim patinaj çektiğim, annemin patinaj çektiği noktalarda onların hızla yol hızla demeyeyim de daha sağlıklı yol alması diyeyim.
A! Süper. Hımm, güzel. <chuckles> Anladım bunları paylaşmak için sabırsızlanıyorsun aslında, diyelim, bir yandan da, hem kendi çocuklarınla hem de torunlarınla.
Ne sabırlanması? Ben günlük yazıyorum, onlar ben olmasam da okurlar.
Ya tam da ben onu soracaktım, ya bunları hiç yazıyor musun diye soracaktım. <chuckles> Sen cevabını verdin. Bunları hiç yazıyor musun? <chuckles>
<giggles> Evet. <chuckles> Yazıyorum tabii. <laughs>
Ne kadar derine inip yazıyorsun? Merak ettim.
Eee, her gün 1 satır.
Her gün 1 satır.
10 yıldır.
Yani bu her gün 1 satır bir kural mı senin için?
Evet. Iıı, okuyan da sıkılmasın yani, tüm ömrümüzü yazacağız günün sonunda.
A, değişik bir yöntemmiş. Ya çok güzel düşüncelerin var. Çok keyifliydi. Evet öyleydi gerçekten. Eee, görüşürüz.
Ben çok keyif aldım, teşekkür ederim. <giggles> Hoşça kal.